เข้าใจเลยค่ะ แล้วอย่างบาง บางวันเนี่ย มีของที่อยากกิน แต่มันไม่ได้มีประโยชน์ อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นอย่างงั้น ทำยังไงอะคะ?
อ๋อ ถ้าเป็นของที่เราอยากกินมาก ๆ เนี่ย มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า โควตาในการกินอยู่ครับ อย่างสมมุติ ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนชอบทานไอติมกับขนมจีบเนาะ แต่เรารู้ทั้งรู้ครับว่า ไอติมเนี่ยเป็นบ่อของน้ำตาลชั้นเลิศเลยแหละ อันเนี้ย เราเอา เออ ใช่ <chuckles> เรา เรา เราก็จะมีการบอกตัวเองครับว่า เฮ้ย ถ้า ถ้าเกิดเรากินอันเนี้ย เราอาจจะต้องวิ่งเพิ่มอีกสัก 3 กิโลไหม? อะไรเงี้ย อย่างน้อยคือเอาพลังงานเนี่ยไปสร้างในส่วนอื่นได้ อะไรเงี้ย คือเราเปลี่ยนมุม มอง ครับ แบบว่าถ้าเรากินอันนี้เข้าไปแล้วพลังงานมันเยอะใช่ไหม พลังงานที่เรากินเข้ามาเนี่ย เราต้องเอาไปใช้ให้หมดนะ อา อันเนี้ยมันก็จะช่วย
อา ต แต่อร่อยนะคะ <chuckles> อา อ๋อ ก็คือ ก็คือถ้า ถ้าอยากกิน เราก็ต้องเหนื่อยเพิ่ม อย่างงี้ไหมคะ?
ใช่ครับ ก็เหมือนกับเป็นการบอกตัวเองแหละว่า เฮ้ย สิ่งที่เรากินเข้ามาเนี่ย เราแบบ มัน มันเกินโควตาวันหนึ่งเราแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเอาตรงเนี้ยไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด เราต้องทำของที่มันดูแล้วไม่มีประโยชน์อะ ให้มันมีประโยชน์กับร่างกายของตัวเราเองให้ได้ครับ ก็คือเอามันไป ใช้ เป็น พลังงานนั่นเอง
อ๋อ เป็นแบบนี้ นี่ เอง ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ถึงการวางแผนมื้ออาหารในแต่ละวันค่ะ มีประโยชน์มาก ๆ เลย
ได้ครับผม เดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้า ไว้คุยกันใหม่นะครับผม